ตัวเองอะนะคะก็ทำงานพาร์ตไทม์มาเป็นระยะเวลาเกือบ ๆ 2 ปี แล้วอะค่ะ แล้วก็มีความรู้สึกว่า อ่า งานพาร์ตไทม์ก็แบบสนุกดีอะนะคะ เพราะว่า อ่า เราได้แบบ ได้ไปเจอผู้คน แล้วก็ในช่วงเวลาที่เหลือเราก็มีเวลาที่จะแบบมาให้เวลากับตัวเอง แล้วก็ทำกิจกรรมต่าง ๆ กับครอบครัวแล้วก็เพื่อน ๆ อะนะคะ ทีนี้ประเด็นก็คือว่าพอทำไปได้สักระยะหนึ่งเนี่ย เราก็มีความรู้สึกว่า อืม <tsk> เราอยากที่จะ อ่า พัฒนาตัวเองให้ก้าวไปข้างหน้า ทีเนี้ย อ่า พอด้วยงานพาร์ตไทม์ พอทำไปเรื่อย ๆ ปุ๊บ มันก็เริ่มแบบ อืม ไม่ ไม่ ไม่ค่อยแบบ <tsk> อ่า มี มีกำลังใจ มีแรงเท่าไร มีแรงไฟเท่าไร เพราะว่า อ่า เหมือนทำทำไปก็ไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง เพราะว่าทางที่บริษัทเขาก็บอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่า อ่า สามารถทำ คุณสามารถทำพาร์ตไทม์ได้นะ แต่ว่าก็ไม่ได้อยากให้คาดหวังว่าจะได้เลื่อนตำแหน่ง อาจจะมีปรับเงินเดือนขึ้นให้บ้างเล็กน้อย แต่ว่าเนื่องจากคุณเป็นพาร์ตไทม์ ก็คือตำแหน่งเนี่ย ก็จะให้คนที่เขา จะพิจารณาให้คนที่เขาแบบทำเต็มเวลาก่อน แบบเนี้ยค่ะ พอทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่า อืม คงเป็นไปได้ยากอะที่เราจะได้แบบ อืม ได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง แล้วมันก็เลยทำให้เราแบบ ทำไปเรื่อย ๆ เรื่อย ๆ มันก็เริ่มแบบหมดกำลังใจในการทำงาน แต่ทีเนี้ยเราก็มีความรู้สึกว่า เออ เราก็ควรที่จะต้องกลับมาทำเต็มเวลานะ ถ้าเราอยากจะมีการ อ่า พัฒนา หมายถึงว่าได้ตำแหน่งที่ดีขึ้น ได้เงินเดือนที่ดีขึ้น แต่ว่าด้วยความที่ห่าง ห่างหายจากวงการไปนาน แบบวงการงานเต็มเวลานะคะ มันก็เลยแบบรู้สึก
ครับ อืม อืม ครับ อืม อืม ครับ
ท้อ ๆ แล้วก็รู้สึกกังวลนิดหนึ่งว่าจะเริ่มยังไงดี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยอยากจะขอคำแนะ น แนะนำอะนิดหนึ่งนะคะว่า อ่า เราควรจะเริ่มต้นยังไง ปรับตัวยังไงดีอะคะ?
ครับ อืม ครับ เออ ขอสอบถามเพิ่มเติมก่อนนะครับว่า ตอนเนี้ยรู้สึกว่าหมดไฟ หรือว่าหมดแรงนะครับ หลังจากทำงานเต็มเวลามานานหรือยังครับ?
อืม ก็ สัก สัก เป็นปีได้แล้วอะค่ะ 6 เดือน ปีหนึ่ง อะไรประมาณเนี้ยอะค่ะ
อ๋อ ครับ แปลว่างานที่ทำอยู่ตอนนี้ คือเรารู้สึกว่า มันค่อนข้างที่จะเหนื่อยเนาะ คล้าย ๆ กับลักษณะของงาน routine หรือเปล่า? ก็คือการทำงานซ้ำ ๆ นะครับ เอ่อ แล้วก็ แล้วก็มีการคาดหวังเรื่องของ เอ่อ การเลื่อนตำแหน่งเนาะ เพราะว่าเรารู้สึกถึงความมั่นคงที่มันไม่ได้มีความก้าวหน้าเรื่อง อ่า กับบริษัทที่ทำอยู่ ณ ตอนนี้ใช่ไหมครับ? ก็เลยรู้สึกถึงการ เบิร์นเอาต์ การทำงาน ณ ตอนนี้อยู่ ถูกไหมครับ?
ก็ประมาณนั้นเลยค่ะ คืองานก็แน่นอน เป็นแบบรูปแบบเดิม ๆ แล้วก็เหมือนแบบพอเราทำไปได้สักระยะหนึ่งแล้ว เราก็รู้สึกว่า เราแบบ เออ เราคล่องมาก เรารู้หลาย ๆ เรื่องแล้ว หลาย ๆ อย่างแล้ว แต่ว่า เอ่อ เราก็ไม่ได้ตำแหน่งหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น เพราะว่า อ่า เรา ทางบริษัทก็มีการแจ้งกับเราไว้ล่วงหน้าแบบนี้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบ ทั้งเหนื่อยจากงาน แล้วก็หมดกำลังใจ เหมือน เอ๊ะ เราทำ ๆ ไปมันก็อยู่ที่เดิม อะไรแบบเนี้ยอะค่ะ ก็เลยเหมือนแบบ อืม แล้วเราจะกลับมาทำงานเต็มเวลาดีไหม? แล้วจะเริ่มยังไงดี แบบเนี้ยค่ะ
อืม ครับ โอเค ก็พอเข้าใจสถานการณ์แล้วครับ คืออย่างงี้ดีไหมครับ คือเราลองออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านดูก็ได้ครับ เพราะว่าหลังจากที่เราหมดแรงหลังหมดไฟ แล้วทีนี้เรากลับมาทำงานเต็มเวลาไม่ได้เนี่ยครับ มันก็จะมีความรู้สึกค่อนข้างที่จะเบื่อหน่าย หรืออึดอัดเนาะ หรือว่าซึมเศร้า อย่างเงี้ยครับ นิดหนึ่ง เพราะว่าถ้าเรากลับไปทำงานไอ้ตัวนี้ครับ มันจะมี มันจะทำให้เรา อ่า ทำงานได้ไม่เต็มที่ครับ ทางที่ดีเราควรที่จะหากิจกรรม อ่า ทำร่วมกันด้วยอะครับ เช่น อ่า การออกไปเดินเล่นนอกบ้าน การไปออกกำลังกาย หรือว่าการไปสังสรรค์ปาร์ตีกับเพื่อนน่ะครับ คือยังไงก็ได้ให้ชีวิตของเราเนี่ยนะครับ คือมีสีสัน เติมเต็มกับความสนุกสนานในการทำงานมากยิ่งขึ้นน่ะครับ ถึงแม้งานที่ทำอยู่ตอนเนี้ยครับ มันจะฟังดูแล้วไม่ค่อยมีการ เอ่อ ที่จะ ส สามารถเลื่อนตำแหน่งได้ในระยะยาว แต่ว่าถ้ามันมีความจำเป็นที่เราต้องทำหยุด ณ ตอนนี้ครับ เราควรที่จะทำไปก่อนนะครับ แล้วเราค่อย อ่า คิดไปก่อน คิดไปอีกลักษณะหนึ่งก็ได้ครับว่า โอเค นอกจากช่องทางที่ทำงานอยู่ ณ ตอนนี้แล้ว เราจะมีช่องทางอย่างอื่นด้วยไหม? ที่จะทำให้เราสามารถที่จะมีรายได้ หรือว่า งานอื่นเนี่ยจะสามารถที่จะทำให้เราเลื่อนขั้น เลื่อน เลื่อนตำแหน่งได้อะครับ แต่ว่าในเบื้องต้นตอนนี้ ก็คือเราลองทำกิจกรรมร่วมกันกับคนอื่น การออกกำลังกาย การไปเดินเล่น อะไรอย่างเงี้ย ก็น่าจะช่วยซัปพอร์ตคุณได้ในระดับหนึ่งนะครับ ทีนี้ขอ สอบถามเพิ่มเติมนะครับว่า ตอนเนี้ยครับ งานที่ทำอยู่ตอนนี้ คือเรามีเพื่อนร่วมงานที่ทำด้วย แล้วให้กำลังใจกันบ้างไหมครับ?
อืม อันนี้ก็เป็น เอ่อ ส่วนหนึ่งเลยค่ะ ก็ ก็ข้อดีก็คือ อ่า อย่างน้อย ๆ ก็มีค่ะ พอมีเพื่อน เอ่อ ร่วมงานที่น่ารัก แล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันในยามที่แบบ เอ่อ ต่างคนต่างก็หมดแรง หมดไฟ อะไรแบบนี้นะคะ ใน ในแต่ละวันเพราะว่า อ่า ทำงานกันอยู่ในส่วนของแผนกดูแลลูกค้าอะค่ะ ก็แน่นอน ก็ต้องมีวันที่แบบ อืม เอ่อ เจอลูกค้าอารมณ์ดีบ้าง อารมณ์แย่บ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็ต้องรองรับในส่วนนั้น ก็ถามว่ามีผลไหม? ก็แน่นอนมันก็มีบ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเราต้องคอยแบบรองรับอารมณ์ลูกค้าอยู่ตลอดเวลา น นั้นก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เรารู้สึก อ๋อ บางวันก็แบบรู้สึกหมดแรง อะไรอย่างเงี้ย แล้วแถมยังแบบ อืม อ่า หน้าที่การงานก็อยู่ที่เดิม ก็ทำอะไรแต่แบบเดิม ๆ เราก็ไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปไหน แต่ก็เลยถึงแบบว่า เออ ถ้าอย่างงั้นก็ ก็ถึงแบบ อยากทำ ทำเต็มเวลาอะนะคะ เพื่อที่จะ สาเหตุก็คือเพื่อที่อยากที่จะ อ่า ได้ ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง แต่ว่าฟังที่คุณพูดมาในเรื่องของการได้แบบ อ่า ไปลองทำกิจกรรมอื่น ๆ ก่อน ณ ตอนนี้ ให้แบบ แล้วก็ไปเจอผู้คน แล้วก็ให้ได้แบบเหมือน อ่า ได้รู้สึกผ่อนคลายขึ้น ก็ ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอะค่ะ เพราะว่า ณ ตอนนี้แม้ขนาดว่าทำพาร์ตไทม์อยู่นะคะ อ่า บางวันเนี่ยเลิกงานมาก็รู้สึกเพลีย ๆ เหนื่อย ๆ หมดแรง เพราะว่า อ่า ถ้าวันไหนที่แบบมีลูกค้าเยอะ ๆ แล้วก็แบบต้อง เอ่อ ลูก ลูกค้าแบบต้องการในสิ่งที่เขาอยากได้ แต่ว่า ร อ่า เรายังให้ไม่ได้ ณ ตอนนั้น แล้วเขาก็แบบอารมณ์เสีย อะไรแบบเนี้ยค่ะ มันก็ค่อนข้างที่จะแบบมีผลกระทบต่อ ต่อเราในแต่ละวัน หลังเลิกงานมาเราก็จะรู้สึกแบบเพลียและเหนื่อยล้า เอ่อ เพราะฉะนั้นคำแนะนำที่คุณให้มาในเรื่องการไปหากิจกรรมอื่น ๆ ทำ ณ ตอนเนี้ย ก็น่าจะช่วยทำให้เราแบบรู้สึกดีขึ้น แล้วก็เหมือนแบบ อืม เสริมสร้างกำลังใจแล้วก็พลังให้เรามากขึ้น แล้วทีเนี้ยอะค่ะ อีก อีก อีกคำแนะนำหนึ่งในเรื่องของการที่ เอ่อ ลอง ลองดู อ่า งานอื่นด้วย ที่เขาอาจจะให้แบบ <tsk> อ่า ค่าตอบแทนได้สูงขึ้น อะไรแบบเนี้ย ก็ ก็เป็นแนวทางที่ดีอะนะคะ เพราะว่า เอ่อ เราก็ยังไม่เคยได้ลองคิด ณ ตรงนี้ แล้วก็ยังไม่ทันได้แบบลอง เริ่มหา อ่า งานเสริมอื่น ๆ ทำดูอะค่ะ
อืม อืม ครับ โอเค โอเคผมเข้าใจเลยนะครับว่าตอนเนี้ย คืออยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะลำบากอยู่นะครับ คือก็มีไอเดียอย่างหนึ่งอยู่นะครับ ที่อยากแนะนำ ก็คือ อ่า ขอสอบถามเพิ่มเติมก่อนนะครับว่า ตอนเนี้ยคุณพักผ่อนในแต่ละวันน่ะประมาณกี่ชั่วโมงเหรอครับ? การนอน อ่า เต็มอิ่มหรือเปล่า? อย่างเงี้ยครับ
ก็ ก็เต็มอิ่มนะคะ ก็ อืม เต็มอิ่มไหม? เต็ม อิ่ม แต่ว่า ไม่ทุกวันเพราะว่าแบบ เหมือนแบบเวลางานมันจะเป็นแบบ อ่า ไม่ เขาเรียกว่าอะไร มันจะไม่เสถียรนะคะ บางอาทิตย์ก็ทำตอนเช้า บางอาทิตย์ก็เช้านี่คือเข้าเช้ามาก ๆ อ่า 7 โมงเช้า อะไร อะไรแบบเนี้ย บางอาทิตย์ก็เข้าค่ำ ๆ เลิก 5 ทุ่ม อย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยทำให้ตารางเวลาเรานั้นน่ะไม่ค่อยแบบ อ่า เสมอต้นเสมอปลาย มันก็เลยอาจจะมีผลกระทบต่อการนอนของเราด้วยนิดหนึ่ง อาจจะเป็นเหตุผลนี้ด้วยแหละ ที่แบบด้วยความที่ตารางเวลามันแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา มันก็เลยให้เราแบบ อ่า นอนไม่ค่อยแบบ ตาราง ตารางการนอนก็เลยไม่ค่อยเหมือนแบบตรงสักเท่าไรค่ะ ถ้าวันไหนเลิกงานค่ำเนี่ย กว่าจะกลับมาถึงบ้าน แล้วก็กว่าจะแบบ ก็จะมีการแบบหิวแล้ว อะ กินอะไรตอนกลางคืน แบบเนี้ยค่ะ ก็แน่นอนพอ พอกินอาหารดึก ๆ ปุ๊บ ก็ทำให้เรานอนไม่ค่อยหลับ ก็จะเลตไปอีก สายไปอีก แบบเนี้ยค่ะ อันนี้ก็คือเป็นแบบ ตารา ตารางเวลาในแต่ละวันการทำงานก็จะไม่ค่อยตรง แล้วก็ถามว่า อืม ได้พักผ่อนเต็มที่ไหม? ก็ถ้ามีเวลา เหมือนถ้าเลิกงานตามปกติ ก็จะพยายามที่จะนอนให้เต็มที่อะค่ะ แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่แบบ เลิกงานค่ำปุ๊บน่ะ วันนั้นก็คือจะเป็นวันที่นอนไม่ค่อยหลับ เพราะว่ากว่าจะเสร็จภารกิจต่าง ๆ กว่าจะได้เข้านอนก็ ก็สาย สาย หมายถึงว่าค่ำดึกไปมากแล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ บางทีก็หลังเที่ยงคืนไปแล้วตี 1 ตี 2 ก็มีค่ะ
อืม ครับ ก็เข้าใจแล้วนะครับว่า ปัญหาของการนอนนี่ก็เป็น อย่างหนึ่งเลยแหละ ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยจากการทำงานนะครับ แล้วพอเราพักผ่อนไม่เพียงพอบ้าง อย่างเงี้ย พอเราตื่นมาทำงาน อย่างเงี้ย อาจจะเกิดอาการที่จะเหนื่อยล้า หรือเพลีย พอเราไปทำงาน อย่างเงี้ย เราต้องเจอกับอารมณ์ของลูกค้าแต่ละคนในแต่ละวัน อย่างเงี้ย ก็จะมีทั้งอารมณ์ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีอะครับ ลูกค้าอารมณ์ไม่ค่อยดี หรือว่าลูกค้าวีนใส่ อย่างเงี้ย ซึ่งก็จะทำให้เราสูญเสียกำลังใจในส่วนนี้ไปด้วยอะครับ ซึ่งปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยผมว่า มันเป็นสิ่งสำ สิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งเลยล่ะ ที่เราต้องคอยดูแล คอยหมั่น เอ่อ ที่จะหมั่นดูแลสุขภาพของเราให้ดีไปตลอด อย่างเงี้ยครับ พยายามที่จะออกกำลังกายเยอะ ๆ นะครับ พยายามที่จะทำให้เราเกิดอาการนอนหลับ ดีขึ้นเยอะ ๆ อย่างเงี้ยครับ ก็จะช่วยในเรื่องของการซัปพอร์ตเรื่องของการ burnout ในการทำงานได้นะครับ เพราะว่าถ้าเราใส่ใจเรื่องสุขภาพเยอะมากเท่าไร อย่างงี้ครับ ผมเชื่อว่ายังไงเรื่องของการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ทั้งเรื่องของหน้าที่การงาน การใช้ชีวิตกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ อย่างเงี้ย มันอาจจะดีขึ้นมาตาม ในภายหลังก็ได้นะครับ เอ่อ ผมขอสอบถามเพิ่มเติมก่อนนะครับว่า ตอนเนี้ยงานที่ทำมันเป็นงานพาร์ตไทม์เนาะ แล้ว อ่า ในที่ทำงาน อย่างเงี้ยครับ อย่างหัวหน้างาน อะไรอย่างเงี้ย เขามีการให้กำลังใจกันบ้างไหมครับ หลังจากที่เราเจอลูกค้าที่ไม่ค่อยโอเคกับเราเท่าไรน่ะครับ?
ก็ ก็มีนะคะ บางทีเขาก็แบบ อ่า ก็จะแบบ ถ้า ถ้าเกิด อ่า ไม่ ไม่ไหวจริง ๆ สมมุติว่าถ้าเราแบบต้องคุยโทรศัพท์กับลูกค้า เขาก็จะมีแบบส่งข้อความมาส่วนตัวว่า อ่า ถ้าเขาได้ยินเราคุยอยู่ อะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะบอกว่าไหวไหม ถ้าไม่ไหวส่งมาทางนี้นะ ก็มีการเหมือนแบบเข้ามาช่วย อะไรแบบเนี้ยนะคะ แล้วก็มีค่ะ บางทีแบบ อืม หลังจากเลิกงานก็จะมีคุยกัน แบบวันนี้เป็นยังไง ถ้ามีอะไรให้ช่วย อ่า บอกนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็จะมีการ อ่า แลกเปลี่ยน อ่า ความคิดเห็นกัน แล้วก็จะเล่าให้ ฟ ให้แต่ละคนฟังว่า สถานการณ์ในแต่ละวันเราเจออะไรกันบ้าง ก็ ก็โชคดี ณ ตรงนี้ ที่มี มีคนแบบ อ่า อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน แล้วก็สามารถ อ่า แบ่งปันเรื่องราว แล้วก็เหตุการณ์ในแต่ละวันได้ค่ะ ก็ตรงนี้ก็ดีไป วันนี้ก็แบบ อืม รู้สึกดี ที่ได้ อ่า รับคำแนะนำอะนะคะ มีคำแนะนำหลาย ๆ อย่างที่คิดว่า จะนำมาปรับใช้ได้ แล้วก็จะทำให้เรารู้สึกว่าแบบมีกำลัง แล้วก็ อ่า สามารถเตรียมตัว ปรับตัว เมื่อถึงเวลาที่แบบอาจจะต้องกลับมาทำงานเต็มเวลาได้ อย่างเรื่องการออกกำลังกายก็เป็นอีก อีกเรื่องหนึ่งที่แบบ อืม ไม่ ไม่ได้สนใจ ณ ตรงนี้ ก็จะนำมาปรับใช้ดูอะค่ะ
ครับผม ยังไงก็ ถ ขอว่าเป็นกำลังใจให้นะครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ
ขอบคุณค่ะ ส สวัสดีค่ะ